Du, ich weiß, es war Mürbteig, irgendwas mit Mürbteig und Obst, eigentlich was ganz Einfaches. Also, ich wollte mich da wieder rantasten.
Achso, okay, mhm.
So einfach 'n schönen Obstkuchen.
Ja.
Ja, und dann mache ich den Teig und klar, so und so viel Mehl und so. Ich wusste nicht, dass amerikanisches Mehl mit dem deutschen Mehl überhaupt nicht zu vergleichen ist, ja, und hatte dann Freunde da und die freuten sich auch alle schon auf den guten deutschen Kuchen, der da auch schon im Backofen buk. War mir auch mit der Kochzeit also, mit der, äh, Backzeit nicht so ganz im Klaren. Da musste ich auch schon nachgucken, weil wir haben ja hier Fahrenheit und es ist auch 'n bisschen anders.
<chuckles> Okay. Ja. Achso, ja. Ja, stimmt. Das ist ja au auch alles na ja, musst du auch erstmal lernen, ne?
umrechnen, genau, gut, also, jetzt Kuchen in der Röhre und alle freuen sich schon, reiben sich schon die Hände. Und dann war es Zeit, den Kuchen aus'm Ofen zu nehmen. Ich mache den Ofen auf, Freund steht neben mir, wir gucken in die Ofenröhre rein. Und, in d also, sowas Hässliches hast du noch nie gesehen. Und noch dazu
Mhm. <chuckles> <giggles> <chuckles>
sackte der Kuchen in dem Moment total in sich zusammen. <giggles> Und, äh, der Freund, der da neben mir stand, der hat dann sofort, äh, die 3 Buchstaben W <chuckles> T F, ja
<giggles> <giggles> Ah, okay.
äh, in, äh, aus lauter Überraschung ausgerufen und genauso sah das auch aus, also, wirklich.
<giggles> <giggles> Ein Meisterwerk. <chuckles>
Ein Meisterwerk. Das war echt irgendwie wie so volle Komödie, wie der Kuchen da so einfach so <blows air> total in sich selbst zerfallen ist. Das sah einfach nur noch aus wie 'n Haufen Matsch, also
<giggles> Okay, also, eigentlich wie so aus'm schlechten Film, ja?

Na.
Mhm, heftig.
Na, warum? <chuckles>
Ja. Ja, warum, ne? <laughs> Furchtbar, ne? Also, kannst dir vorstellen, also Calapacha ist ja schon ekelig, also, muss ich sagen.
Aber dann nehme ich Calapacha doppelt. <chuckles> <laughs>
nennt man das. Aber tja, in manchen n n ke äh, Orten, da essen sie Grillen und Ratten und was nicht noch alles. Ja.
Ja. Ja, okay.
Na da war dann mein Kuchen schon angenehmer, ne? <laughs> Du, dann mach's gut.
Ja, auf jeden Fall. <laughs> So s danke und bis bald.
Tschü

Ähm, j ja, ist kein Chili, sondern das nennt sich Scotch Bonnet. Das ist einer der schärfsten, aber auch aromatischsten Pfeffer. Also, das geht mir gar nicht nur um die Schärfe. Also, ich habe gerne bisschen scharf, aber eben auch nicht über Schmerzgrenze. Aber das gibt so einen ganz aromatischen Geschmack. Also, selbst wenn du dir was aus der Dose machen würdest und du machst da 'n bisschen von dem Pfeffer rein, dann schmeckt das gleich wie was ganz toll Selbstgekochtes. Das hat
Okay. Ja. Also, wie heißt das? Scotch
Scotch Bonnet, also von Schottisch
Mhm.
schottische Haube. Ähm, vielleicht findest du's auch unter jamaikanischem Pfeffer. Es gibt ähnliche auch von anderen Inseln oder karibischen Regionen, nur habe ich da festgestellt, die haben das Aroma nicht, die sehen vielleicht ähnlich aus, aber das lustige Erlebnis mit dem Pfeffer ist natürlich schon mal, wenn du zu viel nimmst, dann kannst du das ganze Essen wegschmeißen. Also, es kann kein Mensch mehr essen.
Mhm. Mhm. Ah, echt so krass? Also, wirklich, äh, ordentlich dann.
Volles Feuer, volles Feuer. Auch nicht alle, aber wenn in Regel wenn du 'n guten hast und du hast zu viel davon oder das zerfällt dir im Essen und die ganzen Samen, die in dieser Schote drin sind, fallen ins Essen rein und werden vielleicht auch noch f also, wird vielleicht noch verquetscht äh, kommt natürlich auch auf die Essens-Menge und die Größe der Schote an, aber ja, da kann's auch mal sein, dass du gar nix mehr da ist also ungenießbar. Aber der Witz mit diesem Pfeffer da war ich eben mal auf so 'ner Plantage, wo dieser Pfeffer auch w wuchs. Also, ich ging dahin, wo der Pfeffer wuchs. Ähm
Mhm. Oh, nein. <giggles> Ja, ne? <laughs> Ja. Äh, war war's dann auf Jamaika, oder?
Ja. Und dann haben die das mal so demonstriert. Also, das hätte ich nie für möglich gehalten. Wenn du diesen Pfeffer nimmst, die haben hatten da verschiedene Schoten, und ja, dann hat man das immer so probiert, das mal so über die den Handrücken zu streichen.
Okay. Ja, okay. Mhm.
Und bei diesem Pfeffer, diesem Scotch Bonnet fühlst du tatsächlich ein Brennen, so wie mit Heißwasser oder so.
Ah, okay.